बिल्कुल। सही बात है मतलब मैं भी तो यही मैं भी यही मानता हूँ ना कि अगर हम इस चीज़ को काफ़ी अ, लिमिटेड कर दें या फिर इसके ऊपर पूरी तरीके से एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दें और अगर इनके जो दूसरे जो इसको मॉनिटर वगैरह करें ढंग से है ना एक कमिटी बनानी चाहिए जो इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे तो मुझे डेफिनिटली लगता है कि हमें जो है ना एक तरह से एक परिवर्तन तो मिलेगा ही क्योंकि वो कहीं न कहीं ज़रूरी भी है। क्योंकि वही है ना कि आजकल के जो नौजवान होते हैं, वो देखा-देखी में जब इन सप्लीमेंट्स वगैरह का जो नशीली पदार्थों का उपयोग करते हैं तो उनकी मतलब स्वास्थ्य पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिसका अंदाज़ा उस समय नहीं लगता। तो इस वज़ह से मुझे तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है। तो और अज अ, मुझे जैसे एक सवाल भी पूछना था आपसे कि जैसे ये नशीले पदार्थ हैं तो क्या कोई ऐसा स्पोर्ट्स है या कोई गतिविधि जिसमें आपको लगे कि हाँ, इस उस इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं?
ज हुँ।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 जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ।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 हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अ, जी, अ, मेरा तो ये मानना है कि अ, ऐसी अ, उम्र में हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब अ, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो नहीं बन पाता है हमसे। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं अ, जो काफ़ी जिनकी उम्र है तो मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं इस चीज़ का इस्तेमाल। और क्योंकि उनके लिए बॉडी बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे अगर 50 साल का कोई व्यक्ति है और कोई अ, दूसरा उसका कंट्रेस्ट कंटेस्टेंट जो है वो 30 साल का है तो मुझे लगता है कि उस सूरत में जो अ, बड़ी उम्र वाला है वो उसकी अ, टेस्टरोल टेस्टोस्टेरोन बनता है नहीं तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता है। मुझे ये लगता है कि ये कहीं कहीं न कहीं यहाँ पर सही हो सकता है क्योंकि वो नेचुरली तो वो नहीं कर सकता। क्योंकि उस उम्र में अ, अगर वो करना चाहता है फिर भी तो अ, जी। आपका क्या मानना है? हाँ।
हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। सही बात है।

हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक कहा आपने। और मतलब जैसे ये भी है ना कि आप जो जो लोग हैं आजकल के, ख़ासकर के जो नौजवान हैं, तो जब वो नशी ये जो नशीली दवाई है, ये जो पदार्थ है, इनकी तरफ़ वो जाते हैं, तो उसके पीछे का आपको क्या लगता है कि एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये मतलब वो तो है कि उन्हें टेम्प बूस्ट ऑफ़ परफ़ॉर्मेंस करनी है, लेक़िन वो तो अ, मेहनत मेहनत से भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या कारण है इसके पीछे?
जी, जी। आप बताइए। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी हाँ। जी, जी। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, मुझे लगता है कि आजकल जो लोग होते हैं वो उनको अ, जो चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल अ, परोसी हुई चाहिए अपनी थाली में और वो बिल्कुल परिश्रम करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि अ, जो नेचुरली जो बॉडी बनाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। जैसे अ, 4-5 साल में भी उनकी अ, जो बॉडी में गेन होता है वो बहुत कम आता है पर जो ऐसे अ, नशीले पदार्थ यूज़ करते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है उनकी 6 महीने में ही फूलने लगती है, तो वो एक मुझे लगता है कि जो लोग हैं आजकल उनमें परिश्रम करने की कोई भी क्षमता या वो करना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है इसके बारे में?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
बात है। हाँ जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया ना कि लोगों को अब ऐसा है ना कि अ, बहुत ही कम समय में ना बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं और शायद यही कारण होता है कि वो दवाइयों वग़ैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक तरह से ये जो दवाइयाँ वग़ैरह होती हैं ये आपको बहुत ही कम समय में इतने अच्छे रिज़ल्ट्स लाके देती हैं मतलब जो लगता है कि काफ़ी अच्छे हैं जिससे आप काफ़ी आकर्षित महसूस होते हैं। अ, वो ही आकर्षित महसूस होते हो तो मतलब वही एक कारण होता है ना कि लोग मतलब इतना जो है इनका अ, प्रयोग वग़ैरह करते हैं और जैसा आपने बताया कि कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग को ना ख़ुद से शर्म करने की भी अब ऐसा हो गया कि लोग इतनी मदद कर नहीं पाते हैं और अब जो भी और ये भी है ना कि मुझे तो ये लगता है कि जब दवाइयाँ हैं ये नशीले पदार्थ हैं अगर ये इतनी आसानी से उपलब्ध रहेंगे तो जो लोग हैं वो बिल्कुल इनका प्रयोग करेंगे जो करने वाले होंगे। तो इसके लिए तो मतलब एक तरह से स अ, कहीं न कहीं वह शक्ति बर अ, बरसाया जानी चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है।
जी। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, मुझे तो लग ये भी लगता है कि ऐसी चीज़ें मार्केट में ईज़ीली अवेलेबल होनी ही नहीं चाहिए। ताकि ये जो लोग हैं वो इन चीज़ों से बच पाएँ और यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। अगर जब उनको वो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, तो वो कैसे यू इस्तेमाल करेंगे इन चीज़ों को? और अ, जो गवर्नमेंट है हमारी उसको भी अ, इसके लिए काफ़ी सारे ऐसे अ, कठिन और ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे ताकि जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर पाएँ। आपका क्या मानना है इसके ऊपर?
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।